Ya, açıkçası, ııı, çok farklıydı, ııı, Türk kültüründen. Eee, öncelikle mesela ç soğan çorbasının içinde, eee, ekmek vardı. Yani, ek ekmek, eee, çok bana garip gelmişti çorbanın içine ekmek. Hani, biz de bazen Türk mutfağında, ne bileyim, bir tarhana çorbası yaptığımızda içine ekmek, eee, doğrarız falan ama. Iıı
Hı hı. Hı hı. Tarhana çorbasının gerçekten olabilir. Peki kıtır ekmek miydi, nasıl mesela baget miydi, onu hatırlıyor musun?
Evet, evet, eee, normal ekmekti. Yani, eee, ev ekmeği derler, eee, bizim kültürde, o tarz bir ekmekti ve içinde ful kaşar vardı. Yani çok Evet. Zaten
Hı hı. Çok güzel. A! Soğan çorbası ekmekler ekmek doğranmış ve kaşarlı.
Aynen öyle, eee, ve içinde şarap da vardı. Hani, o şarabın kokusu geliyordu, yani, ilk, eee, tadımı yaptığında. Daha sonra, böyle, içinde şey vardı, dediğim gibi, çok kaşar vardı. Zaten çorbadan ilk, eee, kaşıkla, böyle, bir, eee, tatmak için kaşığı batırdığında çorbaya direkt kaşar geliyor. Hani.
Hı hı. Çok ilginç. Hımm, anladım. Ama bu kaşarı galiba içeride hazırlayıp getirdiler. Ü sonradan üzerine ilave etmediler. Dolayısıyla sen öyle bir şey de beklemiyordun. Hımm, pişiyor. Peki kıvamı çorba gibi mi yoksa birazcık daha koyu bir, eee, çorba mı?
Aynen. Hayır, hayır, kaşarla pişiyor. Evet, evet. Evet, kaşarla pişirmişler. Kesinlikle çorba gibi değil, lapa gibi böyle, eee, yani, kaşar da çok olduğu için biraz da kremamsı böyle ama içinde ekmek de olduğu için daha kıvamı koyu böyle, normal çorba gibi değildi. Eee, gerçekten çok güzeldi. Yani, özellikle o şarabın kokusu geliyordu. Eee, ya, hiç düşünememiştim o güne kadar soğan çorbası. Eee, çok güzeldi gerçekten.
Hımm, anladım. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Evet. Peki mesela, eee, soğan tadını alabiliyor muydun yoksa mesela ya da, eee, içindeki soğanlar da böyle hafif parçalı veya taneli miydi? Bunu denesen mesela, eee, s "Bu ha, bu soğan çorbası herhâlde bu." gibi bir, eee, çıkarımda bulunabilir miydin?
Evet. Eee, bulunabilirdim çünkü, ımm, soğanlar, böyle, eee, büyük büyüktü yani doğranmıştı ama, eee, büyük şekilde doğranmışlardı. Eee, sanırım onları böyle karamelize etmişler önce, eee, çorbayı yapmadan önce. İçlerinde büyük büyüklerdi. Hani, görünüyordu zaten soğan olduğu ama, eee, tadı kesinlikle soğan gibi değil. Çünkü karamelize edilmiş, iii, şarapta bekletilmiş ve içinde bol kaşar olduğu için daha böyle tatlı tatlı geliyordu çorbanın tadı.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Çok ilginç. Gerçekten bir orada, eee, tat şöleni var belli ki. Eee, porsiyonlarını da merak ettim. Mesela bu, eee, soğan çorbası nasıl bir porsiyonla servis edildi? Tabak mıydı? Kâse miydi? Üzerine mesela s masanızda ayrıyeten baharatlar var mıydı ilave edebileceğiniz?
Evet. Kesinlikle. Hımm. Evet.

Aaa, ııı, yani, e bunu söyleyeceğim şimdi, salyangozdu. <chuckles> Genelde çünkü insanlara bunu söylediğimde şey, Ne, salyangoz mu yedin? gibi bir tepki veriyorlar. Iıı, Paris'e gitmiştim. Iıı, Paris'in çok, ııı, bilindik bir mahallesine gitmiştik. Hava böyle çok, ııı, yağmurluydu. Iıı, ama, ııı, havanın sıcaklığı iyiydi yani. Hani, eee, çok soğuk bir hava yoktu. Eee, ve etraf full turistlerle doluydu.
A, öyle mi? Nerenin yereli bu? Hımm, Fransız mutfağı. Hı hı. Hımm. Çok güzel. Hı hı. Bu arada, şeyi merak ettim. Zaten bu salyangozu denemek için, özellikle mi oraya gittiniz? Açtınız ve bir anda canın salyangoz mu çekti? Nasıl, o, gerçekleşti bu süreç? Onu da çok merak ettim yani.
Daha sonra I evet. Hı hı. <chuckles> Şöyle oldu. Yani turistik bir gezi için Paris'e gitmiştik eşimle. Iıı ve Paris'in yerel yemeklerini, iii, araştırdık. Iıı, işte içinde soğan çorbası vardı, ııı, salyangoz vardı. Böyle, ııı, bu yerel yemekleri denemek için, ııı, yerel bir restorandan, ııı, randevu aldık; ııı, yani rezervasyon yaptırdık oraya. Iıı, oraya gidip bütün, ııı, Pa ııı, Paris'in, yani Fransız'ın yerel yemeklerini denedik. Iıı, güzeldi gerçekten. Evet, akşam yemeğiydi. Iıı, ama açıkçası, ııı, sabahtan heyecanlanmaya başlamıştım. Çünkü ilk defa soğan çorbası içecektim ve salyangoz yiyecektim. Hani açıkçası çok
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm, çok güzel. Hı hı. Hı hı. Bu bir akşam yemeği miydi? Hı hı. Hı hı. Aslında deneyeceğin şeyleri çoktan kafanda kararlaştırmıştın ve ona uygun bir restoran bulup, akşam için bir randevu aldınız ve şık bir akşam yemeği için, aslında, eee, Paris sokaklarında dolaşıp, yağmurlu bir günde, eee, rezervasyon yaptığınız restorana girdiniz.
Elbette.